Tentar é, pesquisar, né, tipo, que atividades são interessantes para fazer no inverno, né.
Sim, é verdade.
Acho que pode me ajudar a ficar mais animada com a ideia de inverno porque toda vez que eu que eu penso, que assim, eu achei que no inverno, eh, essa transição, né, de verão, outono, inverno, é uma transição muito rápida para mim, foi muito brusca assim tipo, 1 dia estava ficando claro até 10 horas da noite, do nada agora 5 horas e está tudo escuro, então não tenho meio termo, né, é tipo pá-pá, virou, então.
Uhum. Ah ok. Uhum, é verdade. Sim. E agora você está onde?
Eu estou em Portugal.
Ah, ok sim, é escurece bem cedo, e dependendo da região também venta bastante, né.
Venta bastante, então, apesar de não ser um dos países mais frios da Europa, ele é muito úmido, né, então tipo assim às vezes está 90% de de umidade, assim, e que dá essa sensação maior.
Sim, é verdade. É a umidade faz esse ar justamente ficar ainda mais gelado, né. O frio ser ainda mais severo. Então eu acho que seria interessante você justamente ver atividades, eh, dentro, né, de lugares, lugares fechados, com aquecimento.
Mais gelado então. Exato. Hã. Dentro de alguns lugares. Verdade.
Por isso que eu comentei da cafeteria, né, com as opções de chás e tudo mais, eu acho que seria interessante.